Bah, c'est quand même beaucoup plus long, hein. Parce qu'en plus, il faut quand même le temps de tout mixer, heu, que c'est ça met du temps, ma ma grand-mère, en plus, elle a une énorme marmite donc heu, non, il me semble que le le jour de la bouillabaisse, c'est vraiment, en fait, c'est ça va être à feu doux mais heu, depuis 10 heures, heu, enfin, 10 heures, 9 heures, heu, ça dépend. Mais elle le laisse, en fait, cuire, heu, non-stop à feu doux, heu, en sachant qu'elle a déjà cuit aussi la veille, heu. Donc c'est c'est vrai que je sais plus exactement combien c'est, les temps de cuisson.
Ouais. Oui, oui. Ah oui? Ouais, oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais 2-3 heures facilement, quoi, hein, heu, c'est la ouais.
Voilà, bien facilement 2-3 heures pour que ce soit vraiment, heu, très, très tendre, en fait, qu'il y ait pas de morceaux, que ce soit très, heu, très liquide, heu, c'est non c'est vraiment une organisation, heu <chuckles> heu, à part entière.
Ah ouais. Hein. Et et au niveau des vins? Heu, je je j'imagine vous servez du vin avec une bouillabaisse, c'est c'est quoi? C'est plutôt du, heu heu, vous mettez de tout? Un peu de blanc? De rosé? De rouge? Ou bien il y a il y a vraiment un un choix plus judicieux pour la bouillabaisse?
Non, alors nous, c'est vrai que c'est quand même plus le rosé, heu, ça peut se marier bien aussi avec le vin blanc, mais ce ce qui est mieux quand même, c'est c'est vraiment le rosé, heu, avec ce genre de poisson-là, en tout cas et avec tous les tous les, mmh, tous les poissons qui sont pas dans la soupe, du coup, mais qui sont à côté. Heu, on met du vin blanc aussi, le vin blanc avec le poisson ça passe toujours, hein, ça, il y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en plus, en été, on est un peu plus, heu on dans l'ambiance on va dire du du rosé, quoi.
Ouais. Ah oui. Ouais, clair. Ouais, ouais. Les côtes de Provence, c'est ça ou?
Voilà, les Côtes de Provence, bon, il y a aussi beaucoup de pastis, hein, ça, c'est sûr, heu <laughs>
Ah! <laughs> Ah il y a un apéro évidemment! <laughs>
Ah bah, oui, évidemment, donc heu, le pastis aussi, heu, ça ça, c'est sûr, heu, c'est tout le long du repas même pas que pour l'apéro, il y en a qui qui prennent que ça et après bon, il y en a toujours qui préfèrent une petite bouteille de rouge même si on leur dit que ça va pas du tout avec, ils ils veulent absolument avoir leur bouteille de rouge, donc ils ont du rouge
Ah oui. <laughs> Ouais. Et oui. Ça c'est les gens du nord, hein! <laughs>
et oh ça, c'est les gens qu'on ramène d'en haut. <chuckles> Quand ils c'est ça. Et ça, c'est quand ils demandent pas de la bière encore. <chuckles>
<laughs> Ils comprennent rien! <chuckles> Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai évidemment! <laughs> Et le le plan de table, je sais pas s'il existe, hein, c'est heu, vous vous asseyez où vous voulez ou bien, heu heu, on y pense un peu? Pour éviter peut-être aussi certains conflits de famille, hein, oh
A i alors, pour le coup, on a de la chance, vraiment, dans notre famille, il y a pas de conflits de famille donc heu, je touche du bois, heu, j'espère que ça reste comme ça, mais c'est vrai qu'on a on n'a pas de conflit de famille. Il y a pas vraiment de plan de table non plus, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce ce code implicite qu'en fait les personnes les plus âgées se mettent tout à gauche et et les personnes, heu et les plus jeunes, du coup, tout à droite.
Génial. Ouais, trop bien. Ah oui? Et touj et ensemble forcément, quoi, ouais.